<clears throat> Scusa.
Assolutamente sì, ecco perché lo ritengo un mentore. Pro proprio perché, secondo me, è una persona che, ai tempi, soprattutto, perché ora, uhm, ora, giustamente, ha ha l'età ha un'età più ava avanzata, tre, quattro anni di differenza non fanno tanto punto la differenza.
<clears throat> Cer Le differenze si attenuano. Eh, certo, a quel tempo era la differenza era era più marcata, indubbiamente.
Assolutamente sì, a quell'età mhmm mhmm, uhm, eh, 3 an ma anche 1 anno faceva la differenza, e si è sentita. E per me, questa persona è diventata, uhm, una delle poche persone che ai tempi, anche ora
Cert Mh. Eh cert <clears throat> Sì.
sono riuscito con cui sono uscito davvero a connettermi, uhm, da un punto di vista molto bello, profondo, umano, intimo a livello uhm, umano ripet cioè proprio è stata una persona fantastica Sì,
Bello. Ma non vi siete mai visti? Non non vi siete mai visti di persona?
Ci siamo visti, io vivo in un paese diverso dall'Italia, e ci si e li lui è volato per la prima volta appunto, uhm, ehm nel mio paese, ci siamo visti Sì, sì, sì, è stato davvero bello, una bella esperien
Ah. Ma dai! Ma guarda te, cosa succede. Fantastico, bellissima sta cosa. Ehm e quindi, diciamo questo, che allora andiamo sul sul sodo. <coughs> Cosa ti ha insegnato?

Sì, sempre e solo scrivendo, ehm, era l'unica modalità di, uhm, comunica di comunicare ecco su quel gioco.
Okay, okay.
Ehm, come ti ho detto è stata la prima persona con cui ho avuto, uhm, la p mia prima vera amicizia, ehm, con cui io sono riuscito un attimo ad aprirmi, ad essere vulnerabile nel mio vero modo di essere, perché con i miei coetanei, visto che io vivevo ai in un paesino sperduto dell'Italia
Mh-mh. Mh. Ah-ah.
non avevo tanto la modalità di, ehm, esprimermi, quindi mi chiudevo in me stesso, ecco perché stavo appunto su questo gioco
Capisco, ho capito la la situazione, cer
E ho avuto l'occasione di conoscere questa persona con cui ho p ho iniziato a discutere magari di argomenti come la psicologia, la filosofia, mhmm, misteri del mondo
Mh. A Era un co era era un tuo coetaneo?
No, non proprio, anche questo forse ha influenzato, aveva qualche anno in più rispetto a me ha ancora, perché siamo amici ancora oggi <chuckles> ehm, forse 4 anni più grande
Mh. Sì. Eh beh sì, certo. <chuckles> No non l'hai non l'hai raggiunto, non l'hai raggiunto <chuckles> anche correndo non non c'è vers <chuckles>
No, impossibile, no. <chuckles> quattro, cinque anni più grande di me sarà, sì.
Okay. E quindi è appunto è è più grandicell ehm, e questo non vi ha limitato pur essendo nell'adolescenza che è un'età in cui appunto si tende molto a stare proprio nei nei nei fra coetanei, quindi a ad allargare poco il il range di età delle conoscenze, invece questo a voi non vi ha im n non vi ha impedito di di entrare in confidenza, no, questo che mi stavi dicendo?
No, mhmm, esatto, perché comunque, mhmm, ai miei tempi sentivo un po' di avere un'età mentale più grande rispetto ai miei coetanei, proprio perché stavo su questi giochi virtuali in cui conoscevo sempre persone nuove
Sì.

Ti seguono, okay. Ehm, mhmm, ne hai parlato con i tuoi genitori di questa persona? Sì?
Uhm sì, uhm, ai tempi no, perché, mhmm, i miei genitori avevano una una mentalità abbastanza
Mh.
uhm, tradizionalista, nel senso che già parlare con uno sconosciuto online, mh.
Eh già s già sembrava una cosa stranissima certo. Mh. <clears throat>
Sì, ma infatti io mi nascondevo, d quando i miei entravano in camera, ad esempio, io chiudevo, uhm, la scheda di app o del gioco perché, mhmm, preferivo sì, perché poi facevano domande, ma con chi stai chattando? Di cosa stai chattando?
Eh. <laughs> Certo. <laughs> No no no via com copri tutto. Ok
Sì, sì, sì, sì e la prima volta, che sono andato poi io io non l'ho detto ai tempi che lui è venuto appunto nella mia nel mio paese. Io non l'ho detto, perché anco non avevo proprio un rapporto con i miei genitori, magari come ce l'ho ora.
<clears throat> Mh. <clears throat> Ah, non l'avevi detto. Sì. Okay, ti seguono.
Però quando poi sono andato io nel nella sua città, quindi sono andato anche io in trasferta <laughs>
Sì.
io le ho detto che un mio amico del mare di anni fa, conosciuto cioè io non le ho detto che vado da questa persona a casa sua, conosciuta online, proprio perché non volevo discussioni.
A Oh. <clears throat> Avevi pa ave avevi paura paura sì, diciamo così, p ti preoccupava che potessero prenderlo a male, preoccuparsi.
Sì, anche perché avevo una eh, era appena maggiorenne, quindi le prime esperienze in trasferta, i pi i primi viaggi, quindi non volevo, ecco, sì, discussioni del genere, ecco.
Eh. Certo. Ok, ti seguono, okay. E quindi e e quindi non gli hai mai detto niente <laughs> in pratica di questa persona.
Mhmm, di base no, però se dovessimo rivederci, ora che ho un rapporto un po' più stabile con i miei, gliel glielo direi senza nessun problema.
Quindi poi Eh, e allora
Però è perché sono cresciuto, nel frattempo, ma ai tempi, ripeto, erano le mie prime esperienze, i miei primi aerei da solo.
Sì. E allora al a allora un se un'altra cosa, tu hai fratelli, sorelle? No?
No, no, figlio unico.
No. E allora ascolta una co se tu i e invece, appunto dove dovessi dirgli, ehm, ai tuoi genitori perché ehm, ehm, ai tuoi genitori, non a me eh. Pensa il il dialogo con i tuoi genitori, dovessi dire ai tuoi genitori perché questa persona è importante per te? Che cosa gli diresti po